Certo, ma, allora, sicuramente sarà capitato. Cioè, sicuramente, magari, togli le imperfezioni, uhm, metti, mhmm, 2000 filtri per non so, f mhmm, nascondere forse, non lo so. Sicuramente sicuramente sarà capitato perché, uhm, punto, cioè soprattutto quando sei molto giovane, vieni vieni molto influenzato, secondo me, da questo mondo, perché chiaramente cioè, in un momento in cui stai costruendo quella che è la tua personalità, quello che è il tuo io effettivo, uhm, è anche normale diciamo, ispirarsi e prendere spunto da quello che hai intorno e purtroppo, diciamo, i social hanno un po' questo hanno tanto potere a livello positivo, tanto anche a livello negativo. In realtà ad oggi, secondo me, cioè, proprio nell'ultimo periodo, c'è un po' più consapevolezza, cioè, si sta cercando un po' di far luce sul tema, nel senso, anche io vedo influencer che, mhmm, cioè nel senso, apertamente si si fanno vedere, si mhmm, diciamo si raccontano, uhm, e raccontano quello che è, diciamo, il il gap che c'è tra quello che si fa vedere sui social e quello che poi in realtà si è nella vita reale. Quindi, secondo me, mhmm, questo è molto positivo.
Il retroscena, diciamo okay. Certo, c'è <clears throat> diciamo, ci sono delle persone che cercano di influenzare in senso positivo, anche sulla body positive, su quanto, s siamo tutti imperfetti, per cui, uhm, cioè, un po' puntare a fare da esempio a a tutte quelle persone che poi si sentono, ehm, minuscole a confronto di, appunto, esempi che poi diciamo, uhm, basati su bellezze che sono bellezze per chi, m ehm, <chuckles> probabilmente, uhm, l lo sguardo, uhm, prettamente maschile che c'è su su tutti, e quindi molto molto malsano, ecco. Ehm, ma senti invece, uhm, parlando di cose positive, <chuckles> uhm, quali sono le le pagine che più ricerchi, diciamo all'interno dei social, che più segui, che più ti dicono qualcosa di di reale e autentico, ecco.
Esatto. Esatto, esattamente. Sì, sì, sì. Certo. Mh-mh.

Allora sì, uhm, diverse in realtà, perché secondo me, appunto cioè come ti dicevo all'inizio, la grande opportunità che i social ti danno è quella di poter arrivare a conoscere, uhm, tante cose in modo molto semplice, molto immediato. Quindi in realtà <sucks teeth> allora, da una parte sicuramente io ricerco un certo tipo di tematiche, per esempio a me interessa molto la psicologia, la pedagogia, quindi quello magari lo ricerco proprio anche attivamente. Ehm e poi secondo me o anche, mhmm, n non so, il m a volte mi capita e tendo a interagire molto, anche, mhmm, <smacks lips> diciamo contenuti relativamente alla cura degli animali, uhm, sono un po' questi i temi che mi interessano. Ehm e poi in realtà penso appunto ancora una volta a TikTok, diciamo ti vengono proposte tante cose, no, e poi l'algoritmo si aggiusta un po' in base a quelle che sono, uhm
Okay. Ah, quello su cui ti soffermi di più, diciamo.
Esatto, esattamente. Quindi questo secondo me è bello perché, ti permette anche di conoscere magari cose su cui non non sapevi neanche l'e di cui non sapevi neanche l'esistenza. Ehm, così secondo e impari anche <smacks lips> mhmm, cioè c'hai anche l'opportunità di, uhm, capire anche se magari hai interessi diversi da quelli che pensavi. Per esempio a me, uhm, su TikTok piace tanto vedere i contenuti di cucina, cioè io sono invasa, perché li salvo tutti. A me è sempre piaciuto cucinare, però, cioè uhm, effettivamente mi sono resa conto che, ha molto incrementato questa mia passione, perché, cioè, vedo sempre, uhm, contenuti interessanti, stimolanti, uhm, che non non vado necessariamente a cercare.
Quindi c'è, scusami, una un'attuazione poi nel concreto di tutte queste cose sulla cucina, ad esempio, che che guardi, cioè poi, magari, ti salvi un video, te lo te lo rimetti su quando vuoi preparare quella cosa specifica
Sì. sì, sì. Esatto, esattamente. Sì, sì, sì, io ho proprio anche, tipo le cartelle separate per <chuckles> le robe salate, quelle dolci. Quindi, cioè, uhm, sì, no, cioè secondo me è bello perché, nel senso, la classica cosa che fai, se magari vuoi cucinare qualcosa, cerchi una ricetta su internet è cercare una ricetta specifica. Invece così ti vengono proposte tante cose a cui magari, cioè, non non hai neanche pensato e quindi puoi preparare un sacco di cose anche originali, a cui non non avresti pensato e che e ti salvi, le usi poi nel momento del bisogno. Secondo me è una cosa molto carina.
Ah, cavolo che <chuckles> molto categorica. <chuckles> Ma senti, invece dicevi di che che segui molte cose sulla pedagogia, sulla psicologia, ehm, secondo te, <sucks teeth> per chi non si è mai approcciato a queste cose poi non so se tu lo studi o è solo un okay e, secondo te, visto che lo studi, uhm, per chi invece magari, mhmm
Mh-mh. Sì, sì, io lo studio.
diciamo n non no non sa bene come utilizzare questi mezzi, secondo te è comunque utile, per cui, mhmm, non è pericoloso, ecco, diciamo?
Mh-mh. Si, si, si.